أيوه فاهماكِ، هي فكرة إن أنتِ بتحسّي إن الكلام ده أصلًا بس بيسبب مثلًا عدم تقدير أو إن هُم كده مش مقدّرين فكرة الشغل أصلًا بشكل عام، ده حاجة فعلًا هتلاقيها بتوترِك أوي أصلًا وأنتِ شغالة، يعني أنتِ حتّى فكرة إن أنتِ قاعدة في تأ تأهب كده مش عارفة الضربة هتيجي لِك منين، لو الصوت هيطلع منين والّا الموضوع هيحصل إزاي ده أكيد بيخلّيكِ أصلًا متشتتة جدًا، وأنتِ بت بتشتغلي يعني.
جدًا. إمم. بالضبط بصراحة بابقى قاعدة خلاص متوقعة إن هُم هيبوظوا لي الشغل فبابقى متوترة أصلًا طول الوقت، ففكرة إن أنا حتّى أتكلّم معاهم مَرّة و2 و3 ما يسمعوش كلامي ما يسمعوش مني، يقولوا لي: "طب يعني إحنا هنعمل إيه طب إحنا قاعدين في بيتنا،" طب يا جماعة طب أنا قاعدة في بيتي أنا كمان ما تحسّسونيش إن أنا تقيلة عليكم يعني يعني عدّوا معايا اليوم، فبجد الحل الوحيد اللي أنا توصلت له عشان أحل المشكلة دي وأحل الأزمة اللي أنا فيها هي إن أنا أشتغل وهُم نايمين أخلَّص أكبر جزء ممكن ممكن من الشغل يعني، وهُم نايمين، بحيث إن إيه بقى يعني ما نتخانقش كتير كفاية خلاص أنا باتخانق معاهم كلّ يوم، وخلاص بدأت إن أنا انهار عصبيًا أصلًا، وهُم مش مقدّرين ده فخلاص يعني هاعمل إيه، هاشتغل وهُم نايمين، ففعلًا يعني يمكن ده من أكتر الحلول اللي نفعت معايا إن أنا باخلَّص أكبر جزء ممكن وهُم نايمين بجد، باحس إن الموضوع سلس أكتر ومرن أكتر، ما حدش بيشاركني النت ما حدش بيقعد يخبّط بقى ويقعد يزعّق والّا يقعد يعمل صوت والّا يتخانق، فباحس إن أنا باقضّي ساعات الشغل أحسن وأريح وهُم نايمين بصراحة.
إمم. أيوه. أوه. إمم. إمم. أيوه.